Tutto il contrario. Sempre casino in casa <giggles> urla dovunque. Prima mettiti d'accordo con 1, poi con l'altro, è infinito.
<chuckles> Eh, vabbè, non fa pa ma secondo me non è così cioè, è bello anche così.
È bello, però ci sono i pro e i contro, come per te. Sì, magari tipo io che ne ho tanti preferirei essere figlia unica e viceversa, magari tu no, ma qualcun altro sì.
Sì, sì, infatti, cioè Sì, sì, sì. Ah secondo me è una via di mezzo magari, mhmm, essere in due barra tre
S Sì. Essere in 2 secondo me, 2 massimo 3.
In 2 forse n Eh, esatto. Cioè
Non è male volendo, sì. Bello. Bei ricordi.
Quindi è molto bello. Sì, sì, sì.
Quindi tu niente, <laughs> non ne volevi compagnia.
No, io no. Poi, perché me l'han chiesto da piccolo, comunque avrò avuto 5 anni? Non lo so, ero piccolino.
Mh-mh. Certo, bellino. Con le idee chiare subito.
Non sapevo mica Sì, esatto. Tornassi indietro boh, lo farei boh? Non lo so, non saprei neanch'io ora, quindi
Certo, col senno di poi chi lo sa.
Eh, infatti. E e scusa, te invece sei quindi la più grande?
Sì. Sì, la più grande.
Okay. E com'è essere la più grande? <chuckles>
È bello per certi aspetti, ma per certo i no, perché ho spianato la strada a tutti, quindi le batoste le ho prese tutte io.
Eh, vabbè, sì, fa parte s
Però sono contenta perché ora mi cercano. "Me lo dai il consiglio? Mi aiuti, per favore? posso venire a casa tua?" È molto bello, sì. Certo. Mh.
Eh, sì. È bel quindi preferi preferisci essere la sorella maggiore? Okay.
Sì, non lo cambierei mai. Non mi piace perché giustamente ha tante responsabilità, tante cose, ma non lo cambierei mai.
Okay, okay. Bello, bello.
Sì, sono
Perché c'è chi preferisce essere invece quella minore co va beh, interessa Eh, esatto. <chuckles> Vabbè, dai.
Sì, la minore è bella viziata, infatti. <chuckles> <laughs> Questo mi piacerebbe, però relativamente. Comunque è stata una bella chiacchierata.
Vabbè, è normale, dai, dai. Bene. Sì, anche per me è stata bella.